Mhm, oke. Eee, sebenarnya ini gara-gara fasilitasnya enggak memadai gitu ya, Kak, <chuckles> hmm, kayak gitu. TV tau nggak Kak, TV depan, eee, kayak ruang kru keluarga ika aku itu, itu tuh, udah lebih tua daripada aku, Kak. <chuckles> Jadi
Iya iya. <chuckles> Terus terus? Heeh heeh. Waw, berarti TV yang masih tabung gitu ya, yang gede gitu ya, bentuknya? <chuckles>
Iya, bahkan <chuckles> itu jadi, eee, yang di dalam rumah eee, dalam kamar ayah aku pun, eee, ya udah kan, tuh TV dia sama memang nggak nggak bisa juga tuh, bukan tipe Smart TV atau pun Google TV gitu, jadi memang, nggak bisa diinstalasi atau nggak bisa berlangganan tuh. Walaupun ada juga, sebenernya nggak mau juga sih kata bundaku kayak, "Buang-buang uang," sih. Jadi, menurut, eee, mereka mungkin nggak worth it gitu ya, jadi nggak ada momen nonton yang bareng-bareng di, mmm, aplikasi streaming gitu, Kak, mhm. Tapi lebih ke laptop mungkin ya.
<chuckles> Iya iya. Eee, film ya? Oke, wah. Oh, lebih ke laptop bahkan ya. Nah, terus itu gimana tuh nontonnya, di laptop waktu itu, Kak? Biasanya kalau kalian bareng-bareng gitu ya, sama keluarga. Biasanya nonton apa sih, Kak?
Mmm, itu tuh, eee, dulu ada kan, Kak, yang sempat viral itu film Malaysia, Bidaah tuh.
Bidaah. <chuckles> Kenapa tuh? Kok bisa?
Mmm, itu tuh, yang aliran sesat itu loh, yang di Malaysia ada aliran sesat itu.
Heeh heeh.
Yang
Iga yang itu, yang Walid itu ya?
Mmm, iya, iya, yang balet itu tuh, karena mmm, karena mungkin ya, masih mirip-mirip sinetron gitu ya, aku juga nyap aku juga penasaran gitu, sama ceritanya, eee, katanya banyak nih, yang di Malaysia yang kayak gini. Walaupun sebenarnya bukan kisah nyata, tapi banyak lah, yang mirip-mirip gini, yang ada aliran sesatnya. Jadi mmm, yang relate sama Malaysia sendiri gitu, ternyata banyak kejadian, terus, eee, episodenya juga nggak begitu banyak sih aku rasa, terus 1 episodenya pun 1/2 jam, gitu ya. Jadi bisa tuh di nonton bareng dan bisa karena ada, eee, 1/2 jam 1/2 jam itu tadi ya, jadi lebih enak lah gitu, kayak, eee, nontonnya di celah-celah waktu tertentu gitu kan, nggak harus nonton yang bener-bener sejam yang lama banget, bukan. Jadi, masih bisa dipotong sama kegiatan lain juga karena fleksibel itu tadi, waktunya cuma 30 menit. Jadi yah jadi lebih enak aja sih, kalau nontonnya sama bunda gitu ya, dengan waktu yang lebih fleksibel, karena lebih singkat tadi itu.
<chuckles> Oke. Yang relate yah? <chuckles> Wow, heeh heeh. Mhm mhm. Heeh heeh. Oke. Waw. <chuckles> Oke, dan itu seru juga ya, mungkin nontonnya gitu ya, sama keluarga. Tapi nih, Kak, gitu. Nah pas pandemi itu kan kayaknya orang kan lebih jadi sering kan gitu, karena, mungkin kerjaan dari segi kerjaan juga load-nya itu nggak terlalu besar ya, seperti tadi bapaknya gitu ya. Nah, itu, ini nggak sih, Kak, ngaruh nggak sih, mungkin ke jadi lebih sering nih, TV ini hidup gitu, Kak, seperti ada aja yang ditungguin, seperti berita atau mungkin infotainment atau justru hiburan-hiburan yang seru-seru tuh.
Mhm. Mhm.